Eccoci, buon pomeriggio. Allora, oggi
Di cosa parliamo oggi?
parliamo, uhm, di ehm, effettivamente letteratura e quindi in qualche modo, ehm, ci addentriamo un pochettino nella discussione relativa alla, ehm, lettura per piacere. Quindi lettura, non so, momenti di relax, momenti tutti per noi che oggi è sempre più difficile trovare, mi rendo conto, ma insomma, ehm, la questione, ehm, di oggi è, ehm, su che basi, quindi quali criteri, qualche quali regole effettivamente proviamo a scegliere o o per per scegliere appunto un buon un buon libro da leggere, non so per le vacanze o la sera prima di andare a letto. Che su che cosa ti ti affidi? Sull'intuito, magari consigli di altri, come fai a sceglierne
Okay. Sì. Okay. Sì. Sì. Okay. Sì. Sì. Okay. Ma, mhmm ma, mhmm, allora io diciamo provengo da studi vengo da studi letterari, ecco, quindi diciamo mhmm non sono abbastanza, come dire, fedele alla linea, no, <chuckles> cioè non, insomma, ho comunque, sì, ehm, in qualche modo dei dei generi letterari riferimento, degli autori riferimento, quindi seguo un po' ecco alcune correnti, poi alcuni autori in particolare, cioè, mhmm, quindi, ecco. Ma mi affido guarda, sono abbastanza scontato in questo, cioè, non voglio sorprese, quindi tendo comunque a leggere quasi ed esclusivamente classici o comunque grandi grandi testi, ecco, quindi vado molto, molto sul sicuro, non mi piace restare deluso.
Mh. Mh. Mh-mh. Okay. Mh. Ah. Quindi anche libri del del passato, per esempio, tu dici grandi classici.
Eh, beh, so soprattutto in realtà, eh eh sopra <giggles> Per me la letteratura contemporanea è un po' come viene definita accademicamente, quindi da da Pascoli a Umberto Eco, ecco. <laughs>
Okay. Oka Ah, perfetto, quindi proprio "recentissimo" tra virgole va bene, va bene, quindi ottimo. Ma tu sei uno che legge tanto, ti trovi il tempo per te, per un buon libro, la no la sera, prima di andare a letto così, oppure
Sì, esa sì. <laughs> Sì, sì, sì, mi costringo mi costringo a trovare comunque anche laddove facciamo delle vite troppo frenetiche, ecco, ho bisogno chiaramente della lettura quotidiana. Quindi, mhmm, ultimamente ecco ad esempio ho una brutta abitudine, ehm perché la sera ecco io mhmm dopo cena mi dedicavo esclusivamente alla lettura, ora ehm, magari prima guardo un film e poi prima di mettermi a letto ecco, mhmm, mi metto circa 1 oretta ecco a leggere. Questa cosa un po' mi disturba, perché in realtà
Mh. Ecco. Cet Sì. Sì. Mh.